Heu, c'est un vaste chantier pour le coup, heu, c'est pas facile. Je pense qu'on en a de plus en plus des distractions, heu, en plus avec, hem, on est toujours à à un clic sur notre téléphone de d'aller voir une vidéo marrante, heu, de regarder, heu, juste créer du contenu aussi donc de savoir, heu, est-ce que des gens ont regardé nos vidéos et cetera. Donc c'est pas facile mais mais j'ai mis en place des des petits dispositifs, quand même.
Ouais, c'est pas facile, ouais. Ouais. Tout à fait. Ouais. Ouais ou sur le Bien sûr. Ah, yeah. Ouais. Ah, mais tu es d'a d'abord tu fais quoi comme boulot à la maison? C'est quoi ton boulot à la maison?
En gros, je crée, heu, je crée une application, heu, pour aider les gens à progresser en escalade et donc, hem
Ouais. Ah d'accord, ah, c'est ma c'est sympa, ça. Une appli qui une appli pour pour pour, heu, tu penses que ça, c'est il y a des il y a un besoin là-dessus, il y a une demande?
Ouais, pour le coup, c'est Heu, bah, pour le coup pour l'instant, on a 2000 personnes qui vont dessus, heu, chaque mois donc, c'est un début, heu, qui est plutôt encourageant pour le coup, en fait, les gens, ils vont, hem
Ah ouais, c'est énorme! Ouais.
on fait des partenariats avec des salles d'escalade, pour l'instant on en a 15. Les salles, elles prennent en photo les blocs et après les utilisateurs, heu, du coup, les grimpeurs, nos 2000 grimpeurs, ils vont renseigner ce qu'ils ont fait, en fait, vu qu'ils sont étiquetés, heu, les blocs, en fonction de style, est-ce que c'est de la force plutôt de la souplesse et cetera, après toi ça te crée un profil un peu personnalisé avec tout ton suivi de progression, où est-ce que tu as plutôt des points forts, des points faibles, heu, tous les blocs que tu as réussi pour que tu aies un peu ton ton carnet de chasse, quoi et du coup, heu, ça, c'est mon boulot à la maison.
Ah ouais. Mmh mh. Mmh mh. D'accord, mais <clears throat> mais après ils se? D'accord, bon, après ils changent les blocs, heu, ils changent des prises et tout donc c'est plus bon?

Ouais, mais c'est pas de la distraction ça. Créer du contenu pour toi, tu as un appli, c'est pas de la distraction ou c'est t tu parles de la
Heu, il y a, heu, en fait, il y a une partie qui est effectivement utile et après il y a une autre partie où tu te fais attraper, heu, tu es en train de regarder ce que font les autres, tu scrolles, tu te dis, heu: «Ah tiens! Ce petit singe, heu, qui arrive à à jongler avec des mandarines, bah, est-ce que c'est pas intéressant, finalement?» Donc heu
Mmh. Et ouais. Et Et puis surtout tu te rappelles plus ce que tu étais en train de faire: «Qu'est-ce que je voulais faire, en fait?» C'est ça, non, que tu arrives pas?
Exactement, mais c'est ça qui est horrible avec les distractions, c'est qu'en fait, tu perds pas juste le temps de la distraction, tu perds le temps de la distraction plus le temps de te souvenir ce que tu étais en train de faire et de te reconnecter dessus, quoi.
Mouais. Ah mais moi, combien de fois ça m'arrive. Combien de fois ça m'arrive, je dis, heu: «Ah ouais, tiens, faut que je mette un, heu, faire un post sur, heu, Facebook-là», heu et puis je j'ouvre je prends le téléphone, heu et puis j je clique sur Instagram et puis je fais: «Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je? c'est pas ça que je voulais faire» et je sais plus et puis là, tout à coup, il y a une vidéo, il y a un truc. «Ah oui, c'est marrant. Ah, ah, ah, ah, ah, ah». Mais mince! Je sais plus et j'ai je sais plus. Puis parfois, je me dis: «Mais si ça se trouve, je voulais même pas faire ça. Je voulais même pas mettre un post sur pos Facebook. Je voulais juste aller voir ma banque, mais j'ai cliqué sur un je sais plus». <laughs> Ah, combien de fois ça m'arrive!
Ouais. Ouais, mais, exactement. Ouais, exactement et du coup ce que j'ai mis plein de choses en place. Je me suis dit au début, hem: «Je vais su supprimer les applications et faire ça que sur l'ordi». Bon, en fait, ça ça a été un échec complet parce que c'est pas du tout les ordis sont enfin, ces applications typiquement, heu, par exemple, Instagram, TikTok, c'est pas fait pour être utilisé sur ordi donc j'ai vite abandonné.
Ouais. Dis-moi. Oh c'est moi, c'est ça m'arrive, hein, c'est pas trop, enfin, après j'ai mon téléphone.
Ah, je sais pas moi .Je suis pas, heu, pas à l'aise ni habitué.
Facebook c'est mieux j'ai l'impression. Je trouve que c'est mieux sur ordi Facebook. Instagram, je trouve que c'est aussi nul sur, heu, téléphone que sur, heu, ordi, heu, je trouve ça archi nul Instagram mais <clears throat>
Oui, c'est vrai que f Après, heu, nous on n'utilise pas trop, heu, notre cible, enfin, les gens qui utilisent notre app, ils sont pas beaucoup sur Facebook donc heu, finalement, on l'utilise pas et après j'ai utilisé sinon des applications de limitation de temps, heu, enfin, en gros, quand ça fait plus d'1 heure que tu utilises l'application, enfin, dans une journée. Ça met un message, heu, d'alerte et bon, après c'est pas parfait non plus parce que tu peux contourner le message d'alerte mais déjà, c'est une 1re, heu, 1re étape, quoi.
Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est c'est une appli en plus? Parce que je sais qu'Instagram c'est dedans déjà, tu peux lui dire, heu, dans 1 heure, heu, avertis-moi, ouais. Moi, j'ai ça, ouais, au bout d'1 heure, in <coughs>
Ah oui? Ah, je savais pas. Moi, je l'ai fait sur, heu, j'ai un iPhone et je l'ai fait depuis des paramètres de l'iPhone. J'ai pu sélectionner, heu, en gros, j'ai choisi toutes les apps que je voulais filtrer là-dedans et la somme du temps que je passe sur ces apps ne doit pas dépasser, heu, 1 heure par jour, je crois, hem, donc évi évidemment si je
Ah ouais. Ah ouais! Ah oui. D'accord.
crée et que je poste sur, heu, Instagram, bah, je c'est très probable que je dépasse
Si tu as pas fini.
heu, mais mais en tout cas, ouais, c'est une 1re, heu, étape et après la 2e chose que j'ai fait c'est de sur, heu, les iPhone, on peut masquer des applications.
Mmh, ouais.